Ya, yemeklerle aran nasıl? Yemeği mi seversin, yapmayı da sever misin?
Vallahi ikisini de çok seviyorum, hem yiyici hem de yemek yap, eee, yapmaya bayağı bayıldığım, ııı, küçüklükten beri, eee, gelen bir şey var. Evde babaanne büyüttüğü için de hâlâ da devamı geliyor.
Güzel. Ha, bir de babaanne. Tamam, ardına bir de geleneğin kuvvetini almışsın belli ki. Güzel. Ama sen yemeği yaptığın için mi severek yiyorsun yoksa yediğin için mi yapmayı merak ediyorsun?
<chuckles> Doğru. Hımm. Aslında, ımm, yani, şöyle, ımm, kendim yapsam da, eee, yapmasam da hani karşımda böyle biriyle yemek yiyorsam, hani, zevk almasını, ııı, bilmesi gerekiyor yemekten bence, yoksa ben zevk almıyorum. Bazı arkadaşlarım var öyle, yemek için yiyor gerçekten hani, zevk almak için değil, o zaman onlarla birlikte ben yemek yemiyorum.
Tamam. Hıı. Anladım. Anladım. Ama şimdi, ııı, mesela, ııı, s s, senin kültüründe biraz daha böyle insanlar özellikle yoğun kaldıklarında ki senin kültürünün ö özellikle değil, şu an dünya genelinde şehirde yaşayan insanların çoğu, harbiden de senin dediğin gibi, doymak için yiyorlar göründüğü kadarıyla. Çünkü o b o zamanın baskısı ya da iş baskısı falan, insanları öyle bir sıkıntıya sokuyor ki, ııı, böyle abur cubur gıdaların hızlı üretimi de belki bunda etkilidir. Sen yemek yerken, ya da yediğin şeylerde diyelim, bunlara dikkat ediyor musun yoksa başka türlü bir hikâye mi var onun ardında?
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Yani, şöyle, emm, genelde, e, ben, emm, öncelikle şunu belirtmek istiyorum, Egeliyim o yüzden, hani, zeytinyağlı yemekler, bu, ev yemekleri falan her zaman benim için favorim olmuştur. E, tabii, bir de babaanneyle, dedeyle büyüdüğümden dolayı, e, belli bir süre sonra da hani daha çok yaşlanınca hep ben baktık baktığım için, emm, birçok şeyi biliyordum zaten nasıl yapılır, ne yapılır diye. E, böyle babaanne ile biz bayramlarda baklava açardık da şöyle böyle derken.
Hıı, güzel. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Ha, sen o kadar profesyonelsin, çok güzel.
Yani, profesyonel miyim? Bilmem ama evde, eee, hani, elimden geleni yaparım. E, şu anda da uzun süredir hayatımda spor olduğundan dolayı bu, böyle, işte, abur cubur dediğimiz şeyleri çok sevsem de tüketmiyorum.
Yani. E, hâlâ böyle baklava, börek yapmaya devam mı?
Hı hı. Eee, baklava çok yapmıyorum açıkçası, yani, şu an Polonya'da yaşıyorum, hiç arkadaşlarıma baklava yapmadım.
<giggles> Yurt dışında oklava bulmak zor olmalı muhtemelen değil mi?
Emm, aslında, v yani, var, Türk marketlerinde satıyorlar ama, emm, ya, mesela şu an benim evde ma merdanem falan var, başka tatlılar yapıyorum. Evet.
A, güzel. Sen ekipmanlarını ayarlamışsın ama şimdi yemeğin birden fazla tat var, tatlısı var, ekşisi, mayhoşu, acısı var. Senin mesela, eee, Egeli olduğunu da söyledin ama bazen insanlar tercihlerinde değişikliğe gidebiliyorlar. Sen özellikle hangi tür yemekleri daha çok seviyorsun? Acı mı, tatlı mı?
Hı hı. Hı hı. Yani, ben, ımm, acı severim gerçekten, biraz, böyle, hoşuma gidiyor. Hatta, eee, Türk mutfağından sonrasında en çok sevdiğim mutfak Kore mutfağı. O yüzden, eee, Kore'nin acısı ile de bayağı bir içli dışlı olduğum için acı benim hoşuma gidiyor, emm, ama ekşiyi de çok severim, hatta daha 1 ay öncesinde, böyle, bir sürü turşu kurdum evde. Emm, tatlı zaten hoşuma gider, hepsini seviyorum, ya, kısaca.
A! İlginç. Hı hı. Hı hı. Ya, ayı ayırt etme, hepsi benim evladım gibi diyorsun, ha? <chuckles> Peki, eee, peki, yemek yapmanın kendisi sadece bir eylem değil insanlar için, göründüğü kadarıyla, senin için yemek yapmak tam olarak neyi ifade ediyor? Bir görev mi, bir terapi mi yoksa, böyle, tamamen bir keyif mi?
Evet. Hı hı. Yani, benim için tamamıyla bence bir sanat, çünkü, emm, yani, arkadaşlarıma yaparken de aileme yaparken de, e, bir özenerek, bir sevgiyle aslında yemeklerimi yapıyorum. Eee, bizde de, işte, şöyle bir şey vardır yine, el lezzeti, işte, babaannemden ya da, işte, dedemden, falan, bir şey diye düş düşünüyorum ben. Hani, bir yumurta kırsam bile farklı, bir lezzetli oluyor, arkadaşlarım hep bunu söylüyor. Belki de onlar mutfağa girmemek için beni sokuyorlardır ama, eee, tabii.
A, pekâlâ. Hı hı. Hı hı. A! Güzel. Olabilir, olabilir gerçekten. Ya, bu bu da ihtimaller dâhilinde ama şu konuda haklısın, bazı insanlar işin muhtemelen, eee, temellerini dolaylı yoldan, böyle, nasıl diyeyim, kitabi olarak öğrenmemişlerdir ama yapa, yapa o işin inceliklerini öğrenmiş olabilirler. Sen de belki babaannenin etkisiyle, işte, o yemeğe son dokunuş ya da, ııı, dikkat edilecek küçük detaylar konusunda, ımm, b bilmeden kendini geliştirdiğin için elin daha lezzetli olabilir tabii, bunda bir sıkıntı yok. Ama mutfakta, mesela, en çok, ııı, hangi anda kendini, böyle, daha iyi hissediyorsun? Eee, yani, koku mu yemekten, böyle, kokular yükselirken onu yaparken mi yoksa her şey hazır olup da sofrada oturup yediğin zaman mı?
Evet. Hı hı. Tabii. Belki de. Belki de. Hı hı. Yani, her şey hazır olup, böyle, sofrada da o tabak görselliği de benim için çok önemli, gerçekten. Yani, bir arkadaşlarıma, bir aileme hazırlarken de kendime hazırlarken de aynı özeni davranıyorum. Eee, çünkü, yani, öz saygımı ve öz sevgimi kaybetmek istemiyorum, bir başkasına hazırlamak ve kendime hazırlamanın aynı eşit değerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden, emm, e, çünkü bazı arkadaşlarım var, hani, kendilerini, böyle, tencereden bile yiyorlar, benim için öyle değil, böyle işlemiyor.
Hı hı. Gayet güzel. Anladım. Evet, evet, öyle insanlar varmış gerçekten. Ya, bu bunu he zararlı mı buluyorsun, saygısız mı buluyorsun?
Yani, zararlı bilemem, eee, tabii kişiden kişiye değişebilir ama, hani, bir başkasına işte daha çok özenerek tabii ki de bir başkasına yemek yaparken daha fazla özeniyorum ama, emm, hani, böyle tabağa koyarken de kendimi, hani, işte böyle, süsle süsleyerek kendi sevgimi de kendim belirtiyorum, bir başkasının sevgisine burada ihtiyacım yok.
Evet. Ya, evet. Ya, i insanlar genel olarak, işte, bir tabağın mideden önce gözü doyurması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden, evet, olabilir dediğin, yani, çünkü tencereden yemek ya da ayaküstü atıştırmak belki de insanlara bir şeylerin tadını çıkarmamayı öğretiyor ya da en azından o tadı çıkarmaktan mahrum bırakıyor olabilir. O yüzden dediğinde haklısın. Ama yemek yapma mesela o anın kendisini düşünelim şimdi seninle. Yemek yaparken sen böyle müzik falan dinliyor musun, bir şeylerle uğraşır mısın etrafta? Bir ortam mı vardır, bir ritüelin mi vardır yoksa bir şef konsantrasyonuyla, hani, o yemeğe mi odaklanıyorsun? Nasıl görüyoruz seni mutfakta?
Tabii. Evet. Hı hı. <giggles> Yani, bazen, eee, müzik açtığım o olur ama genelde son zamanlarda çok yoğun olduğum için, eee, aileme de vakit ayırmak istiyorum. O yüzden, eee, görüntülü arıyorum onları. Hem bir konuşurken hem de ben de pratiğim aslında mutfakta, 2 dakikada yemeğimi hazırlıyorum, hem onlarla da sohbet etmiş oluyorum. İ iki, hani, bir taşla iki kuşu, eee, birden vuruyorum gerçekten.
Hı hı. Anladım. Evet, evet, evet. Yani, hem güzel, detaylıca üzerine emek verilmiş bir yemek yapmak güzel bir şey hem de çok basit şeylerden, eee, lezzetli şeyler çıkarmak da aslında bir ustalık, öyle değil mi?
Evet. Tabii ki, yani mesela, emm, ben bir de sürekli tatları da değiştiriyorum, aslında. Yani, geçenlerde, geçenler dediysem bir 8 ay öncesinden bahsediyorum, ıspanak yemeği yapıyorum, zeytinyağlı ıspanak, biraz sulu, işte, nohutunu, pirincini falan her şeyini koydum ve dolapta da şeker pancarı var. Şeker pancarını da çok severim, gerçekten. E, bir de Polonya’da yaş yaşadığımdan beri burada çok fazla şeker pancarı kullanılıyor. Benim dolapta da, hani, kavanozun içinde, böyle, rendelenmiş bir şeker pancarı vardı. Ya kavanoz da ihtiyacım var gerçekten, acaba içine koysam ne olur diye düşündüm. Hadi koydum.
Hı hı. Tamam. Ha, güzel olmalı. Tamam. A, deneysel de u uğraşıyorsun sen bununla, güzel.
Tabii, tabii, eee, koydum ondan sonrasında, o kadar güzel oldu ki, hani, inanamam, yani, sonra aileme söyledim, onlar da denedi bayağı beğendiler. O o, bu saatten sonra hep öyle devam ediyorum.
Gerçekten güzel. Evet, evet, böyle deneysel şeyler yapman gerçekten güzel. Çünkü insanlar bir süre sonra zaten aynı tatlara alışınca, evet, o benzer tatları arıyorlar ama, eee, özellikle mesela son zamanlarda, eee, bu Türk mutfağındaki salça kültürünün, Türk mutfağına zarar verdiğini düşünenler çıkmaya başladı. Yani, salça her yemeğin tadını birazcık ortalama bir noktaya çektiği için bundan şikâyetleniyorlar. Çü bunda da, eee, söyledikleri argüman şu, işte, eskiden çeşitli meyvelerle, baharatlarla bir şeyler tatlandırılmaya çalışırken şimdi artık domatesin kendisi de değil, salça kullanıldığı için yemekler, eee, küntüz, böyle, sıkıcı ve biraz da verimsiz bir alana sıkışıyormuş diyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten aynı fikirde misin onlarla?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani, bence şöyle, Osmanlı işte mutfağındaki o yaprak sarmalarındaki işte, hani, belki bazen vişne katıyorlardı, işte, farklı farklı e, baharatlar, bana birazcık daha hani kuru üzüm, bana bana birazcık daha fazla geliyor bunlar. Benim alışık olduğum bir tat var aslında, hani, bir zeytinyağlı, bana göre sarma, e, zeytinyağlı olur gerçekten, çünkü ben evde böyle gördüm. Hani bir etli sarma yediğimde, eee, gerçekten yadırgıyorum, ııı, ama, ııı, salçayı ben, eee, çok seviyorum. O yüzden, hani, ımm, yaprak sarmasının böyle içini kavururken bile, iç harcını kavururken bile hafif bir renk versin diye salça koyuyorum. Salça benim vazgeçilmezim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, olabilir. Hımm. Anladım. Güzel, güzel. Ya olabilir. İnsanların çünkü pek çeşitli tercihleri var. O yüzden farklılıklar zenginleştirici bir şey, fazlası değil ve peki, en merak ettiğim sorulardan birine gelelim. En çok hangi yemekleri yapmayı seviyorsun sen?
Tabii. Ya ben en çok, ımm yani bu ben mantı çok seviyorum. Emm, evet, ııı, yaprak sarmasını yapmasından da çok keyif alıyorum ve yemesinden de tabii ki de. Emm, ama kuru fasulye pilavı da farklı bir, eee, sevgim var kalbimde.
Mantı çok seviyorsun, peki. Hı hı. Mantı ve kuru fasulye, pilav. Gerçekten temel temel, yani Türk mutfağının temel yemeklerinden 2 tanesi senin de gönlünde yer bulmuş anlaşılan. Eee, peki bu, eee, sevdiğin yemeklerde en belirleyici ne oluyor? Tat mı, kolaylık mı yoksa hani onun sende, ailenizde çok yapıldığı için bir anısı var, o yüzden mi seviyorsun?
Evet. Doğru. Ya, tabii ki de, eee, bu, eee, yemeklerin hepsi zaten beni böyle küçüklüğüme götürüyor. Bunun hep birçok yemeğinde farklı anıları var elbette, bunu hani, eee, yadsıyamam ama, eee, tatları, eee, hafifliği, mesela. Eee, tabii ki mantı da öyle her zaman yediğim bir şey değil, yani, çok nadir yerim çünkü hamur işi ve, eee, ve zararlı bana göre, eee, ama, eee, mesela bir davet olduğunda arkadaşlarımı eve çağırdığımda ve gerçekten hani güzel sofra hazır
Değil mi? Evet. Hı hı. Kültürünle ilgili bir şey yapmak istediğinde belki kullanıyorsun, değil mi?
Hı hı. Tabii, kültür yani, şey böyle birazcık daha uğraştırıcı olduğu için mesela sarma, mantı, eee, onlara daha değer verdiğimi gösteriyor aslında o yüzden onları tercih ediyor
I hı. A! Anladım, anladım, anladım, güzelmiş gerçekten. Ama şimdi bu kadar madem yemeklerle uğraşıyorsun, senin bu bilmenin getirdiği bir sorumluluğun var. O da, eee, belki öğretmek ya da paylaşmak. Senin mesela böyle pişirme tekniğinde bir anneanne, babaanne tüyosu var mı? Bunu asla atlamam dediğin ya da yemeğin lezzetini küçük bir dou dokunuşla değiştirebilecek bir şey var mı?
Hı hı. Evet. Hımm. Ben şunu yapıyorum, eee, menemen yapsam da ya da normal yemek yapsam da soğanları, ııı, işte artık hayatımda hiçbir şekilde yani tereyağı kullanmamaya çalışıyorum, sadece zeytinyağı kullanıyorum. Emm, önceden pilavlarıma bile, emm, tereyağı katıyordum az olsa kokusu versin diye ama spordan dolayı sadece zeytinyağına geçtim. İşte soğanları, hı hı, soğanları zeytinyağıyla kavurduktan, ııı, kavururken ben iyice ölmelerini sağlıyorum ki hafif böyle karamelize oluyorlar ve şekerli bir tat bırakıyor. Eee, bu benim, eee, püf dokunuşlarımdan birisi, diyebilirim.
Hı hı. Tamam. Ha, spordan dolayı, peki. A, bak hele! Yani soğanın o, ııı, baştaki, ııı, tadını birazcık karamelize ederek değiştiriyorsun anlaşılan. Peki. E, peki böyle hiç böyle büyük bir mutfak kazasından sonra bir şey öğrenip artık hep o dersi uyguladığın oldu mu? Bazen çünkü mutfakta insanların başına k çeşitli küçüklü büyüklü kazalar geliyor.
Evet. Evet. Hı hı. Evet, ııı, bu da şöyle: O kaza oldu ama sonrasında ben bunu, eee, bir şekilde örtbas ederek bir pozitif bir ana çevirdim. Iıı, kuru fasulye yapıyordum ve, ııı, çok tuz sevdiğim için bu sefer de bana bile çok aşırı tuzlu gelen o kadar tuz koymuşum ki inanılmaz. Eee, sonrasında böyle bal koymaya i çalışıyorum içine hani tatlı belki şeker diye, ııı, dengeler diye düşünüyorum ama maalesef ki olmadı. Sonrasında babaannemin uyguladığı bir şey vardı aklıma geldi, direkt patatesi, e, böyle soyup kabuğunu soydum, direkt, eee, içine koydum, eee, nişasta patatesten dolayı birazcık bayağı bir tuzu içine aldı, absorbe etti. Eee, ondan sonrasında da, ııı, hani tuzdan bir zerre bile yoktu gerçekten yemekte.
A, nasıl? Hı hı. Hı hı. A, evet. Hı hı. O kadar etki etti demek ha. Hımm, o zaman güzel. Demek ki bu senin cebinde duruyor hâlâ ki söyleyebildin. E, mesela senin için hafta içi diyelim ki acelen varken, işe yetişmen gerekiyorken böyle hızlıca hazırladığın şeyler var mı? Mesela böyle 20 dakikada sofraya gelen bir favori yemeğin, reçeten falan?
Hı hı. Evet. Hımm. Yani, bu sabah kahvaltısı üzerine mi yoksa daha çok akşam yemeği tarzı mı?
Artık, günün hangi zamanında acelen varsa, yani acelen varsa hangi yemekleri yapmayı daha çok tercih ediyorsun diyeyim?
Yani, e acelem varsa direkt ben, eee, pilav ya da bulgur pilavı, yanına böyle bir, emm, tavuk sotesi. Direkt zaten bir 30 dakikada olan bir şey bana göre. Eee, bunları tercih edebilirim.
Hiç, böyle, yaşadığın ülke sebebiyle, eee, kendi kültürüne ait yemeklerden malzeme bulamadığın için yapamadığın oldu mu, peki?
Oldu. Emm, yani, eee, uzun bir süre, emm, salamura yaprağı aramıştım burada, eee, Polonya'da, sonrasında buldum. Eee, evet buldum, eee, ama yapmadım çünkü, eee, zamanım çok kısıtlıydı o zamanlar, sonra Türkiye'ye gidince evde bol bol ye yeme fırsatım oldu.
He, doğru. A, bir de buldun! Doğru söylüyorsun, o da seçeneklerden 1 tanesi, sonuçta orada, eee, aile var. Onlar belki seni de özledikleri için hızlıca yapıp etmek istiyor olabilirler. Senin de yararına, yani. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için hem de çok keyifli bir sohbet oldu. Senden de birkaç, ııı, küçük detay öğrenmişizdir. Eee, vaktin için çok teşekkür ederim, iyi ki geldin.
Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Ben teşekkür ederim, gerçekten, çok güzel bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.